Et heu, et en fait heu, ouais, je commence à jouer, heu, au piano et heu, et souvent ça souvent ça calme un peu tout le monde. Et dans en règle générale, ça va très souvent se suivre par heu: «Papa, je vais prendre la douche». Et en fait, ça y est, on est sortis du on est sortis un peu de l'énergie où heu, voilà, sur le moment, tu
Ouais. Ouais. De la mauvaise énergie et puis, là, s tout le monde repart bien, quoi.
C'est ça, c'est ça, ça ça ça permet de calmer un peu tout le monde, heu. Souvent, c'est suivi d'un gros câlin, aussi, heu, mais en règle générale, ça reste quand même un moment assez, heu, assez unique que je suis quand même assez assez content de partager avec eux, même si, heu, je dois le reconnaître, c'est souvent les mêmes morceaux, hein, parce que ben je <chuckles> comme je te l'ai dit, hein, je suis je suis pas pianiste professionnel, donc heu, <chuckles> on tourne souvent autour des mêmes heu
Bah ouais ça dev Oui. Oui. Oui. mais des
on tourne souvent autour des mêmes, heu, des mêmes thèmes, quoi.
Bien sûr, mais mais même si c'est les mêmes morceaux et même si c'est simple, la musique faite, en faite, en direct, en live, quoi, c'est c'est une toute autre portée que d'écouter sur une enceinte, quoi.
Ben, c'est ça. Et puis tu sais, tu as toujours le moment où où, en fait heu, bah, tu sais tu es là, tu galères et heu, au dé au début, tu es au début, tu es pas dans le rythme, hein. Parce qu'en fait, réussir à compter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et de jouer en même temps les notes et d'avoir un rythme dans la main droite, plus un rythme dans la main gauche, plus le plus plus le pied, parce qu'au piano, tu as le pied, les pédales, tu vois? Qui font les réverbérations ou au contraire l'inverse qui va qui vont atténuer, heu, c'est des choses où où au final, tu es dans le contrôle absolu du truc, où tu te dis: «Ouais, il faut que je réussisse à jouer et tout». Et heu, et le gros paradoxe, c'est que tu r le jou le jour où tu y arrives, en fait, c'est le jour où tu as appris à lâcher prise.
Bah oui, bien sûr. Mais c'est super dur. Ah, il y a la pédale, ouais. Ouais, qui vont étouffer, ouais. Bah oui.